Halo, halo.
Halo selamat malam.
Malam, malam. Ketemu lagi, lagi ngapain ini Kak? <exhales>
Ya kita cari alternatif bagaimana biar tidak stres.
Oh lagi stres Kak, nih? Apa tuh?
Ya. Lagi cari-cari info ini. Apa sih biar gak stres, menghilangkan cemas.
Ah. Oh, oke lagi cemas apa nih?
Ya ada aja ya, dalam kehidupan, ea. <chuckles>
Lagi kanker kali ya? Kantong kering biasanya itu stres, kecewa. Eh, kecewa iya, kecewa, kecemasan! Kecemasan kanker, kantong kering. Bener gak sih? <laughs>
Kecemasan. I i iya ada juga sih tapi kok ya alhamdulillah ini a sudah mulai ada kabar gembira begitu.
O gimana itu? Oh. Oh gitu ya jadi udah udah cemasnya mulai hilang gitu kan ya? <chuckles> A oke, gimana gimana?
<giggles> <chuckles> Mulai hilang, tapi kok ini, eee, nemu ada alternatif lain untuk menghilangkan kecemasan dan stres.
Oke, apa itu apa itu?
Mhm. Olahraga.
Oh ya? Suka olahraga nih berarti Kakaknya?
Enggak sih, <chuckles> enggak begitu ik
<laughs> Enggak juga, tapi, eee, sekarang jadi tertarik gitu?
Cuman kalo Enggak, ada pengalaman se ke enggak juga, ada pengalaman kalo udah melakukan olahraga itu ternyata ada feel yang beda.
Oh gak juga? Mmm, ya. Oh, iya bener, bener banget. Jadi lebih seger kan? Eh, lebih rileks gitu. Mhm mhm mhm, mhm.
Heeh. Iya, iya. Walaupun sudah pernah pengalaman kayak gitu tapi belum ini ya kontinyu, belum konsisten. Cuman rasa itu ini loh, e eee, kalau saya sih jalan aja atau kalau di rumah itu puter YouTube.
Rem oh gitu. Oke, biasanya gimana Kak, olahraganya? Oh, oke. Iya.